Ừm, bạn ơi, bản thân mình á thì, ờ, xuất phát là con nhà nông bình thường thôi và mình thì có lớn lên cùng với một con bé bạn, kiểu như là, nhà thì cũng gần nhau ở trong xóm ấy. Và mình cũng chẳng hiểu từ bao giờ nữa nhưng mà mình luôn luôn sinh ra cái tâm lý là so sánh ấy. Ví dụ như là hai đứa mình thì cùng đều học chung cấp 1, cấp 2, tới cấp 3 thì mình thì lại thi vào, à, trường chuyên, còn nó thì lại thi trường thường. Thế sau đó lên đại học thì cả hai đứa thì đều đà vào những cái trường đại học danh tiếng, rồi sau đó ra đi làm và kết hôn. Bản thân mình á, luôn luôn so sánh xem là, ờ, nó có hơn mình không? Mình học cái trường đấy có hơn nó không? Rồi là ra trường thì cái công việc của mình ấy, nghe nó có oai hơn nó không? Chẳng hiểu từ bao giờ nữa mà mình cứ luôn luôn trong cái tâm lý là phải so sánh và phải lấy nó là một cái cột mốc để mà mình thử thử so sánh xem là bản thân mình có đang thua thiệt hay không ấy? Thì mình đang thấy rằng là nó đang dần ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của tụi mình khá là nhiều. Ví dụ như làm nó thì đã kết hôn và gần đây thì đúng là cuộc sống của nó thì, à, <sniffs> cũng, kiểu, hơi bị, ờm, thoải mái một chút vì là, ờ, c ý là như nào nhỉ? Chồng nó thì lại là công an, điều kiện tài chính thì rất là tốt. Tuy nhiên là cũng có những cái rào cản bởi vì là người trong ngành thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái cản trở ấy. Nên thì bản thân mình thì, ờ, mình thì lấy chồng làm công ăn lương bình thường thôi. Thì hôm trước tâm sự á, thì mình mới thấy rằng là cái cuộc sống của nó nó không có được hào nhoáng như là cái vẻ bề ngoài á, thì mình mới nhận ra từ trước đến nay, kiểu như, mình cứ luôn luôn so sánh bản thân mình với nó, rồi so sánh dựa vào những cái tiêu chí hơn thua á, mà mình quên đi mất là mình cũng là một người bạn của nó thì mình cần phải đồng cảm và chia sẻ nó nhiều hơn ấy. Thì mình thấy hơi tội lỗi và hơi thấy sai lầm một chút khi mà luôn luôn so sánh mình với bản thân nó như vậy ấy. Ừm, mình nên làm gì trong trường hợp này nhỉ? Kiểu, mình nhận ra rồi nhưng mà mình cũng không biết là bây giờ mình nên thay đổi theo hướng nào á?
Và ừm. À, mình hiểu. Ừm. Hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Hiểu, hiểu. Khá giả, đúng không? Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, vâng. Mình hiểu. Ừm. À, thì thực ra là cái việc mà, ờ, bạn so sánh bạn với lại một người khác, hoặc là, à, so sánh mình với lại một cái nhân vật g không không phải bạn thân, mà bất kỳ những người nào khác, chuyện đó rất bình thường bạn ạ. Tại vì, à, trong cuộc sống và cái cảm xúc của mình, đặc biệt là một số người hay xem mạng xã hội và, ờ, hay đua theo những cái, gọi là, người ta khoe của, khoe khoe khoe những cái vấn đề mà tích cực ở trên mạng xã hội á. Và đôi khi là cảm thấy là, giống như kiểu, là mình bị, ờ, một cái gì đó, giống như kiểu, bị, ờ, bị nản chí hay là bị bị cảm thấy thua thiệt hơn hơn người ta á, thì cảm xúc của bạn là rất bình thường, và khi mà bạn, à, đã nhận được ra vấn đề như vậy là vấn đề rất là tích cực rồi bạn ạ. Và đặc biệt là cái cái người mà bạn đang so sánh là cái người thân của bạn á à, cái người bạn thân của bạn á, thì cái vần đề vấn đề đó thì nó lại là càng bình thường nữa. Tại vì á, bình thường khi mà, ờ, hai bạn đã hiểu nhau rồi, thì cái việc so sánh cũng là cái chuyện nó khá là bình thường, cho nên là bạn không cần quá lo lắng. Cho mình hỏi là, ờ, thì khi mà bạn đã ngồi tâm sự với cái người bạn thân của bạn á, và bạn hiểu được cái hoàn cảnh của bạn ấy thì, ờ, thì cái, giống là, kiểu, những cái vấn đề mà bạn đã chia sẻ những cái, ừm, bạn đã, tức là, chia sẻ những cái gì với bạn ấy để mà, gọi là, thông cảm với hoàn cảnh của bạn của bạn?
Ờ. Ừm. Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừ. Thực ra thì mình cũng không biết nói gì á, do là bạn biết không? Từ trước đến nay thì, kiểu, tâm lý của mình lúc nào cũng hơn thua. Khi mà biết là nó lấy chồng, ờ, kiểu, nhà chồng khá giả xong là, ừ, tài chính thì cũng dư dả thì bản thân mình cũng hơi buồn một xíu, tại vì chồng mình thì xuất thân kiểu cũng là làm công ăn lương bình thường thôi, gia đình thì cũng bình thường chứ cũng không phải là quá là đến mức là giàu sang ấy. Thì ấy nhưng mà hôm vừa rồi thì mình nói chuyện với nó thì nó mới nói cho mình biết được rằng là, à, nhà chồng nó thì tuy là chồng làm công an nha rất là oai nhưng mà chồng thì rất là bận. Nó thì, kiểu, ừm, làm việc, ờ, cũng cũng nhiều xong rồi còn phải chăm lo gia đình, rồi chăm lo mẹ chồng nữa. Rồi hơn nữa là chồng nó thì cũng không có thời gian để mà san sẻ, chia sẻ việc nhà với nó. Thì cái điều đấy thì khiến cho mình cũng khá là thương. Tại vì chồng mình thì dù sao cung cũng là một người mà đi làm giờ hành chính thôi, về nhà một cái là sẽ luôn luôn tất bật giúp đỡ vợ trông con, rồi nấu nướng đồ các kiểu ấy. Thì mình thấy là mình được an ủi hơn, nhưng mà đồng thời thì mình lại cũng rất là muốn được chia sẻ với bạn của mình, tại vì từ trước đến nay mình so sánh với nó quá nhiều, nhiều khi mình so sánh xong mình cảm giác như mình đánh mất bản thân á. Lẽ ra là mình nghe những cái câu chuyện của nó như vậy á, ừm, bản thân mình sẽ thấy hơi nhẹ nhõm một chút, tại vì là mình thấy là, ừ, chồng mình cũng không phải là quá thua thiệt, ờ, cũng không phải là quá kém cỏi so với chồng người ta. Nhưng mà lẽ ra lúc đấy là mình phải thể hiện rằng là, ừ, mình rất là chia sẻ với nó và mình đồng cảm với nó và mong muốn là có thể hỗ trợ cho nó được phần nào chứ, tại sao lại lại lại th cảm thấy hơi hả hê một chút như vậy ta? Mình thấy mình bị xấu tính ấy.
Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Đúng rồi, thì thực ra là cái cảm xúc đó nó nó khá bình thường bạn ạ. Tại vì á, là cái cái tức là cái tâm lý con người hay, giống như kiểu, có hay một cái tính gì đó rất là rất là ăn thua ấy. Và đặc biệt là đặc biệt là với những cái người mà suy nghĩ lúc nào cũng, gọi là, hướng về phía trước ấy bạn, tại vì lúc nào là cũng phải là mình phải mạnh mẽ và mình không có có thể là thua thiệt ai được. Và cái cái suy nghĩ đó nó làm cho mình cảm giác lúc nào cũng là cũng là tức với cái việc là mình bị bỏ sau lưng á. Thì cái việc cảm cảm cảm giác của bạn nó khá là bình thường, và đặc biệt là mình thấy là những cái giới trẻ ngày nay, thì những cái cảm xúc đó là nó hầu hầu hầu hết là mọi người đều có, và bạn cũng không nên có lo lắng. Thì cho mình hỏi là cái cảm giác so sánh của bạn, thì sau khi mà bạn biết được cái hoàn cảnh của bạn của bạn như vậy á, thì, à, bạn còn so sánh không? Hay là cái cảm giác đó đã so sánh đã ngừng lại rồi, và chỉ là những cái cảm giác thấu hiểu và có thể là, à, hiểu hơn về cái hoàn cảnh của bạn thôi? Tức là bạn có còn so sánh nữa không?
Ừm. Ừ. Ừm. Ờ, ờ, đúng rồi. Ừm. Thực thực ra thì trong đầu mình á, mình vẫn so sánh nha. Kiểu như nhưng mà mình so sánh mình lại nhìn thấy những cái khía cạnh khác khi mà so sánh. Thay vì mình nghĩ rằng là "À, cái con đấy nó lấy chồng nhà giàu, nó sướng hơn mình." Thì mình lại nghĩ rằng là "Ờ, hóa ra là hoàn cảnh nhà những cái người mà làm công chức á, do là bận rộn về công việc, nên là thành ra là nó vất vả hơn mình." Tức là mình đã nhìn ra những cái điểm khác, những cái khía cạnh khác để mà có thể so sánh và có cái góc nhìn khác. Tức là mình vẫn không dừng được cái việc so sánh bạn ạ, mình thấy là lẽ ra là mình không nên so sánh nữa chứ, đúng không? Tại vì là mình cứ luôn luôn so sánh như vậy, nên là mình nhiều khi cảm giác, giống như là, ừm, ừm, ừm, mình không phải là một bản sao, nhưng mà mình cứ có một cái sự đố kỵ nào đấy, và mình sợ rằng là nếu như mà mình cứ tiếp tục thể hiện cái sự so sánh ấy như thế này thì mình không thật lòng với cái mối quan hệ đấy được. Đấy, thì đáng lẽ ra mình không nên so sánh nữa chứ nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi. Đúng, đúng ra là bạn khi mà bạn đã thấu hiểu cái cái hoàn cảnh của người bạn của bạn ấy, thì, ờ, thì bạn không nên so sánh quá. Nhưng mà thực ra là c cái cái cái tính cách so sánh của bạn, nó đã giống, kiểu là, nó đã ngấm vào cái tính cách của bạn rồi và cái việc mà bạn không ngừng so sánh, thì nó là cái hệ lụy của cái việc mà từ trước đến giờ bạn lúc nào bạn cũng cũng so sánh á. Cho nên là cũng không cần quá phải lo lắng đâu, có thể là mình thay đổi một chút thì nó sẽ cảm thấy là nó sẽ dễ chịu hơn và mình sẽ bớt so sánh hơn. Thì, à, qua cái câu chuyện của bạn thì mình cũng, ờ, xin đưa ra được một vài cái gợi ý để hy vọng là bạn sẽ, à, cảm giác tốt hơn, khi mà hoặc là bạn sẽ tức là giảm thiểu cái sự so sánh mình mình người khác lại. Không những là so sánh với người bạn của bạn mà so sánh với những người khác nữa. Thì cái thì cái việc đầu tiên
Ừ. Ừm. Ờ. Ừm. Bạn nói đi mình rất là mong được lắng nghe đây.
ờ, thì cái việc đầu tiên là mình nghĩ là, ờ, những cái sự so sánh đó thì, à, ờ, bạn nên nhìn nhận lại nó phải dựa vào cái điều kiện, với lại cái xuất phát điểm của từng người nó là khác nhau. Bởi vậy khi mà bạn so sánh so sánh bạn với bạn thân của bạn ấy, thì tức là hai người có một cái hoàn cảnh rất là khác nhau thôi. Ví dụ như khi mà ở cái hồi còn nhỏ thì có thể là hoàn cảnh đi học giống nhau, nhưng mà khi á đã tốt nghiệp đại học và khi đi khi đi làm rồi á, thì mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh, cái điều kiện rất là khác nhau nữa, đặc biệt là cái hoàn cảnh gia đình. Đôi khi nó giống nhau, nhưng mà nhưng mà khi á, à, đặt vào những cái môi trường khác nhau thì cái hoàn cảnh nó lại khác nhau hoàn toàn rồi. Cho nên là khi mà bạn so sánh thì bạn không nên là, giống như kiểu là, không nghĩ nên suy nghĩ tiêu cực quá. Ví dụ như những cái người khác có thể những như những gì người người khác có thể đạt được thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ khác với mình. Bởi vì những cái hoàn cảnh, với cái điều kiện ban đầu nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi mà bạn thay đổi được lối tư duy tư duy như vậy á, thì sẽ làm cho bạn cảm thấy là nó sẽ thanh thản hơn. Bởi vì là nhìn đi nhìn lại á, có thể là mình nhìn lên trên thì một số người có thể là có những hoàn cảnh tốt hơn mình, bởi vì cái xuất phát phát điểm của họ tốt hơn. Nhưng mà đôi khi là mình nhìn xuống dưới ấy, giống như kiểu là, một số những người thì có cái xuất phát điểm thì nó thấp hơn, có thể người ta vẫn không bằng mình, có thể là một số người người ta lấy chồng vẫn có thể là không có gì hai bàn tay trắng. Nhưng mà vấn đề là cái xuất phát điểm của họ là khác xuất phát điểm của mình. Cho nên là mình nghĩ là cái là việc đầu tiên là bạn nên thay đổi cái tư duy của bạn. Tức là mình nên nên mình nên dựa vào những cái điều thực tế, cái điều mình đang sẵn có và, ừm, khi mà mình so sánh thì mình sẽ làm một cái điều tích cực để mình phấn đấu hơn, thay vì là mình cảm thấy là không vui với những cái cái cái cái gì mà người khác đạt được á, thì mình bạn có thể là thay đổi tư duy như vậy sẽ tốt hơn đó bạn.
Ờ. Đúng rồi. Ừm, chính xác. Ừm. Đúng rồi. Ừ, mình hiểu. Ờm. Ừm. Đúng rồi đó. Cái c đầu tiên mà mình cần thay đổi đó chính là cái tư tư duy. Chả hiểu tại sao nữa? Tung là từ lúc nào mà mình cứ luôn luôn hình thành cái tâm lý so sánh như vậy, trong khi rõ ràng là mỗi người thì đều có những cái cuộc sống khác nhau, giống như là bạn nói, đúng không? Tại sao mà mình cứ phải so sánh làm gì? Nhiều khi là so sánh thì nó khiến cho mình bị ghen tức thôi. Đúng như bạn nói là ngày xưa thì cũng có một cái giai đoạn mà cái sự so sánh đấy, nó khiến cho mình có động lực hơn để mà cố gắng vươn lên phía trước hơn. Tuy nhiên là có những cái giai đoạn mà khi mà cái việc so sánh đấy mà cảm thấy là bản thân mình nó bị tụt lại, không bằng người ta á, là mình cũng có cái sự hụt hẫng nhất định và nó cũng cũng làm ảnh hưởng tới cái tinh thần của mình, ảnh hưởng tới cái cái sự tập trung của mình nữa, đấy. Nhưng nhưng mà, ừm, mình sẽ cần phải thay đổi cái tư duy này, không nên có cái s có cái phép so sánh ở trong đầu nữa. Tại vì đúng là mỗi người thì khác nhau và mọi sự kho so sánh thì đều là khập khiễng chứ, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Cái mục tiêu của mình đấy mà. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi bạn. Và, à, thêm một vấn đề nữa là khi mà, ờ, tức là một số người thì có rất là nhiều cái thời gian, tức là người ta sẽ ngồi người ta suy nghĩ đến những vấn đề linh tinh hoặc là người ta so sánh với người này người kia, thì, à, làm cho mình rất là bị phân tâm. Cho nên là, à, mình nghĩ mình nghĩ là bạn, ừm, có thể là thiết lập lại cái thời gian của bạn một chút. Ví dụ như là khi mà ở công ty, ở công việc á thì mình có một cái lịch làm việc điều độ, nghỉ ngơi hợp lý và mình chỉ tập trung công việc thôi. Và khi về nhà và khi mình mình lo cho cái đời sống của bản thân á, thì có thể là nếu mà ở nhà thì bạn chăm sóc gia đình thì cái thời gian đó thì bạn chỉ có tập trung vào việc đấy là chăm sóc gia đình thôi. Hoặc là thời gian rảnh bạn có thể là đăng đăng ký những cái, ờ, những cái, ơ, lớp mà giống như kiểu là tạo cho bạn, à, thư giãn nhất. Hoặc là tập thể dục thể thao gì đó, hoặc là chơi một số những môn thể thao mới có thể là làm cho bạn, à, cuốn theo cái cái vấn đề mới thiết thực ở ngoài xã hội hơn là bạn ngồi. Ví dụ bạn có thời gian thì bạn ngồi bạn hay so sánh rồi bạn suy nghĩ, ơ, mông lung về cái này cái kia thì đôi khi là nó tạo ra cái tâm trạng sao nhãng và suy nghĩ nhiều quá, thì đôi khi nó là lại làm một cái điều tiêu cực. Cho nên là bạn có thể là xem lại cái lịch của bạn, cân bằng giữa cái việc nghỉ ngơi, làm việc. Và, ờ, có thể là tạo cho mình một cái khoảng thời s thời gian rất là tốt để mà mình có thể là tự lo cho bản thân mình, b bởi những cái hoạt động thể dục thể thao này kia. Thì nó sẽ cảm thấy tinh thần nó tích cực, và nó sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực. Có thể là những cái so sánh nó sẽ là động lực cho mình đó bạn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. À Ừm. Ừm. Ồ, đúng, đúng. Ừm, đúng rồi ha. Bản thân mình thì, kiểu như là, do là đôi lúc cũng bị rảnh rỗi quá, chắc là mình sẽ phải tập trung những cái suy nghĩ vào những cái việc khác, rồi, giống như là bạn nói, thì sắp xếp lại cái thời gian của mình một chút. Có thời gian thì học thêm kỹ năng mới, học thêm ngôn ngữ mới, hoặc là có thể là giải quyết những cái vấn đề của mình, chứ tại sao lại cứ phải suy nghĩ viển vông về những cái vấn đề của người khác, đúng hông? Ừm, ô kê. Mình cũng nghĩ là do mình có một cái vấn đề gì đấy về sắp xếp thời gian, thế nên là mình mới có quá nhiều những cái không gian trống để mà suy nghĩ linh tinh. Và đúng là ch nếu mà suy nghĩ không không đúng, không phù hợp á, thì chắc chắn là nó sẽ gây sai lệch cái tư tưởng của mình, và khiến cho mình rất là dễ bị ảnh hưởng bởi người khác ấy. Ô kê, mình sẽ thử sắp xếp lại xem sao nha.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, thì thường mình thấy Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi bạn, và thêm một cái điều nữa là khi mà bạn, à, so sánh mình với người khác ấy, ừm, một cái vấn đề rất là quan trọng, tức là một số số người hay bị, à, giống như kiểu, mạng xã hội nó chi phối, tức là mình lướt mạng xã hội nhiều quá và mình nhìn thấy những cái bài đăng của bạn của mình, đặc biệt là những cái bạn thân mà bạn hay thường hay so sánh ấy. Thì có thể là, ừm, nếu mà bạn t gặp mặt trực tiếp thì có thể là bạn sẽ, ờ, giống như kiểu, khi mà bạn lên lịch làm việc thì có thể là, ờ, mình sẽ ít ít cơ hội để gặp nhau, l ch có thể là mình ít c cái giống kiểu, đem ra so sánh. Hoặc là khi mà bạn so sánh ở trên mạng xã hội á, thì có thể là bạn, ờ, thực hiện một số cái, giống như kiểu là, ờ, ẩn một cái bài đăng của bạn ấy trong một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như khi để cho mình, gọi là, bớt để coi những cái bài đăng đó, thì có thể là mình bớt so sánh hơn và có thể là mình, giống như kiểu là, quên đi những cái việc mà so sánh với người khác á, thì nó cũng là một cách rất hay. Ví dụ như khi mà mình quan tâm và mình nhìn thấy vấn đề đập vào mắt mình nhiều quá, nếu mà mình gặp mặt thường xuyên á, thì cũng là, gọi là, mình nhìn hoàn cảnh người ta nhiều quá, thì có thể là mình hiểu người ta quá, và mình sẽ đem ra so sánh. Có thể là hạn chế những vấn đề gặp mặt lại, hoặc là hạn chế những chế những cái bài đăng của họ ấy, thì sẽ tốt hơn đó bạn.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừ. Ừm, cũng hay, cũng hay. Đúng rồi đó bạn. Đôi khi là mình chỉ nhìn thấy những cái bài đăng mà là những cái mà họ muốn thể hiện ra ngoài thôi, chứ những cái vóc khóc khuất của họ mình không thấy được, đúng hông? Nếu mà mình tương tác quá là nhiều vô thì mình sẽ thấy là có cái sự so sánh. Cảm ơn bạn nha, nói chuyện xong với bạn mình giấy rất là nhẹ